अ, देखिए दशहरा पे तो हम लोग क्या है मैंने आपको बताया मूर्ति बैठती है तो फिर उस समय उतना वक़्त नहीं रहता ना की मूर्ति को छोड़ के कहीं जाना है। तो हम लोग दशहरा में ना मूर्तियाँ देखने जाते हैं। है ना कि अ, और जगह पंडाल में बैठी हुई सुंदर-सुंदर प्रतिमाएँ बड़ी सुंदर लगती हैं, आलोकित करती है। साथ ही साथ मेला लगा होता है हर जगह पे, अलग-अलग जगहों पर मेला जो लगा रहता है उसका भी आनंद ही अलग होता है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बताऊँ तो दशहरे का मेला घूमने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद दशहरे के मेले के बाद जैसे ही 20 दिन इंतजार करो तो दिवाली आ जाती है। तो दिवाली का भी मेला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, है ना। और एक और त्यौहार अ, मैं बताऊँ, मुझे बड़ा पसंद है, वो गणेश चतुर्थी है, है ना। गणेश चतुर्थी मतलब जिसमें गणेश जी की मूर्ति बैठती है, है ना। तो उसमें भी बड़ा आनंद आता है और बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो गणेश जी की एक छोटी-सी, सी प्यारी-सी मूर्ति घर पे भी लाता हूँ, बैठाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बैठाने में। हाँ जी।
जी। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। अच्छा। हाँ। जी। जी, हाँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कही है। मतलब अ, मैं अपने स्थान की बात करे जाऊँ तो ये गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जुलूस निकलते हैं। जुलूस जैसा मतलब वो आ के भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति रखते हैं। और सारे उल्लास के साथ नाचते हुए ज सारे उल्लास के साथ अ, रोड पे नाचते हुए जाते हैं। मतलब वो पूरी तेज़ जो भगवान के भजन होते हैं, उनको गाते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अ, गणेश जी के प्रति प्रेम भक्ति की जो भावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा अ, प्रकट करता है। बाकी उनका फिर विसर्जन किया विसर्जन किया जाता है जल में। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को भी अच्छा त्योहार लगता है। बाकी और त्योहारों की मैं बात करना चाहूँगा जो मेरे को अ, पसंद है। अ, वो मतलब अ, कभी-कभी हम लोहड़ी में भी जाते हैं। तो मेरे घर के पास लोहड़ी मनाई जाती है। हाँ, हाँ। तो शाम के समय में लोहड़ी तैयार हो के जी, हाँ, ब पूछिए आप?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, दर्शाती है। हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, लोहड़ी। हाँ जी, हाँ जी। मैं जानना चाहूँगा। हाँ, हाँ। आप लोहड़ी की मतलब ये लोहड़ी में होता क्या है? कैसा त्यौहार है? क्या चीज़ है ये?
जी।